Ờ, ờ, đấy, đấy, nhưng mà vô tình lại mang được lợi cho cái người chủ video, cái người tạo nội dung, đúng hông? Ừm. OK, vậy thì, ờ ừm, đúng rồi, họ họ l họ lợi dụng rất là nhiều về cái việc đó luôn. Vậy thì, ờ, có bao giờ bạn nghĩ á là cái thuật toán của mấy cái nền tảng á, khi mà nó cứ thấy những cái video clip mà có lượt tương tác cao, lượt like, lượt chia sẻ cao á, thì nó cứ đẩy những cái đoạn clip đó lên thành xu hướng. Thì bạn có bao giờ bạn nghĩ á là thuật toán của những cái nền tảng đó nó lại là cái người đạo diễn vô hình, và nó tạo ra cái xu hướng hông? Tại vì nếu nếu nếu nếu mà nó nó nó không có những cái thuật toán để mà nó đẩy những cái đoạn clip lên, nó có lượt tương tác cao lên á, thì đương nhiên là chắc nó sẽ không có tạo ra được xu hướng đâu. Ấy, nhưng mà chính chính cái nền tảng đó, cái thuật toán của nền tảng đó nó lại đẩy, ờ, những cái xu hướng đó lên, thì nó vô tình là nó càng khiến cho là càng ngày càng có nhiều người nhảy vào comment, nhảy vào bình luận. Thì chính cái thuật toán, chính cái nền tảng đó nó chính là cái bên mà đạo diễn để mà tạo ra cái xu hướng đó. Thì bạn có nghĩ tới cái vấn đề đó hông? Ừm.
Ừm, đúng rồi. Nhiều người lợi dụng cái điều đó để mà cố tình đăng xuyên tạc ấy. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À. Ừm. Ồ. Ờ ha. Ừ, có khi ấy nha. Đôi khi thì mình cảm thấy là cái việc mà, ờ, nhận biết rằng là mình suy nghĩ một cách sâu xa khác ấy. Mình thấy khi mà, gọi là, cái nền tảng nó có góp phần là nó đẩy những cái video xu hướng đó lên. Và đôi khi thì những cái video mà đăng lên lâu rồi, tưởng chừng là chẳng bao giờ lên xu hướng nhưng mà tự nhiên nó lại đẩy lên. Ôi, tự nhiên đó là một cái mình tích cực. Ờ, tự nhiên tự nhiên xu hướng mình cũng không ngờ ấy, thì đó cũng có thể là một trong những cái nguyên nhân mà khiến cái video nó lên xu hướng, và trong những cái trường hợp mà, à, mình không ngờ nó xu hướng, a, tự nhiên nó đùng một cái nó xu hướng. Thì nhiều người cũng là sốc. <laughs> Đúng rồi. Hoặc là những cái drama rất là cũ, những cái video cũ, tự nhiên người này bảo là: "Ôi, tôi có bằng chứng hồi xưa á, bà này đăng một cái video mà tự nhiên, ơ, ờm, liên quan đến một cái drama sau này". Mọi người sẽ ập vào cái cũ để xem, sau đó thì mọi người tìm kiếm nhiều quá, ơ, tự nhiên những người khác không hóng cái drama đấy, thì thì cái TikTok nó cũng tự đẩy cái cái, a, video gốc đấy lên. Đấy, nói chung là nó cũng
Ừm. Ừm. Đúng rồi, tự nhiên giờ lòi ra, đúng hông? Ừ, thì đấy. Ừm. Ừm. Ừm, tự nhiên nó nổi tiếng trở lại, đúng không? Trở lại, đúng hông? OK. Ừm. <laughs> Ừ, tức tức là, kiểu như, cái cái đoạn clip đó và cái drama đó nó đã lâu lắc lâu lơ rồi, không ai còn quan tâm, mà nó đã chìm lâu rồi. Tự nhiên phát cái dịch nó hỏi nó nổi trở lại luôn, cũng không hiểu luôn. <laughs> OK, ừm, vậy thì, à, hổng biết á, là có bao giờ á là bạn thấy cái việc mà hổng biết á, là khi mà bạn xem những cái mà nền cái thuật toán của nền tảng nó đẩy video để mà tạo ra xu hướng như vậy á, thì bạn nghĩ á là cái thuật toán của mấy cái nền tảng á, người ta nên cài đặt và người ta nên ưu tiên cái thứ tự cái thứ nào hơn ha? Tức là cái nội dung nó tốt nè, hay là những cái nội dung mà để giữ chân được người xem lâu hơn?
Ờ <laughs> Đúng rồi đấy, công nhận là rất là ngẫu nhiên ấy. Ừm. À.